ทำได้ค่ะ มีชั่วโมงกำหนดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาแบบว่าระยะสั้นน่ะค่ะ ใช่ ก็สามารถทำงานได้ ใช่ค่ะ ใช่ มีทำงานบ้าง แล้วก็ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ ก็เรียน แล้วก็เที่ยว <chuckles>
อ้อ อืม อืม อืม ก็ได้ทำงาน อืม อืม ๆ ๆ ๆ คือเงินเที่ยวไม่พอ <chuckles> เครียดเงินเที่ยวไม่พอ
ใช่ค่ะ เงินเที่ยวไม่ พ <chuckles> เครียด เงินเที่ยวไม่พอค่ะ เพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วมีไปอิตาลีอะค่ะ แล้วก็หมดไปเยอะมาก ก็เลย ก็เลยเครียด แล้วก็
อืม โอ้ ยิ่งไปเที่ยวต่างประเทศไปอีก มันก็ต้อง ต้องมีงบนิดหนึ่ง <chuckles>
ใช่ค่ะ แล้ว ใช่ค่ะ แล้วก็ เอ่อ เหมือนเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้มาก็เริ่ม <chuckles> หมดไป ๆ เพราะว่าไม่ได้ทำงานเสริมเลย ก็เลยต้อง ร ก็มีเริ่ม เริ่มทำงานบ้างใน ในเบลเยียมเนี้ยค่ะ ที่อยู่ แล้วก็ไม่ค่อยอยาก จะ <chuckles> ทะ ไม่ ค ไม่อยากจะบอกพ่อแม่ด้วย เพราะ ว่า เพราะว่ากลัวเขาว่า <chuckles>
อืม อืม ค่ะ อืม อืม ๆ ต้อง <chuckles> ต้องพยายามหาเงินเอง อยากไปเที่ยว อยากเที่ยวเอง ต้องหาเงินเองนะจ๊ะลูก <chuckles>
ใช่ค่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ก็ ก็เลยแบบว่า พอพ่อแม่ถามว่า "มีปัญหาอะไรไหม เรื่องเงิน?" ก็จะต้องแบบว่า "ไม่มี โอเค <chuckles> สบาย" <chuckles>
อืม แต่งาน อืม ไม่กล้า ไม่กล้าจะมี ไม่กล้าจะมีค่ะแม่ <chuckles>
ไม่กล้าจะมี <chuckles> ใช่ ค่ะ ใช่ <chuckles>
แต่ด้วย อ่า เขาเรียกไรนะ ชั่วโมงที่เขาจำกัดด้วยไหมคะ? มันก็ มันก็หาได้ไม่เยอะเท่าไรหรือเปล่า? แล้วเขาก็จะมีเป็นเรตนักเรียน
ใช่ค่ะ

ตอนนี้คือพอดียังอยู่ในช่วงที่แบบว่าเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะ ก็เลยเรื่อง เรื่องเครียด
อืม แล้วการเรียนมีเครียดไหม?
มีแน่นอนเลยค่ะ เพราะว่ายิ่งช่วงสอบ อย่างเงี้ยค่ะ ต้องมานั่งเครียด ล่วงหน้านาน ๆ เลย อ่านหนังสือสอบพลางก็เครียดพลาง ว่าแบบว่า "จะเก็บเนื้อหาทันไหม? จะ เนื้อหาที่เราเก็ง เก็งไปจะตรงกับข้อสอบไหม?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือจะเครียดมาก ๆ ช่วงสอบ ใช่ค่ะ แล้วก็
อือ อืม แล้วยิ่ง หลาย ๆ วิชาเนาะ อ่านไม่ทัน <chuckles>
ใช่ค่ะ ยิ่งเครียด ช่วงสอบจะเป็นการเครียดที่แบบว่านอนไม่หลับอะค่ะ จะรู้สึกผิด จะรู้สึกผิดถ้านอน เพราะว่าจะรู้สึกว่า "อ่านหนังสือพอหรือยังนะ?" ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ
อืม ยังอ่านหนังสือไม่จบ เออ แล้วส่วนใหญ่ชอบ ชอบอ่านหนังสือ แบบตอนเช้า หรือว่าตอนกลางคืนอะคะ?
กลางคืนเลยค่ะ ชอบอ่านหนังสือแบบช่วง ช่วงหลังเที่ยงคืน ค่ะ
อือฮึ อืม โอ้โฮ แล้วอ่านทีอ่าน หลายชั่วโมงไหมคะ?
ก็อ่าน อ่านนะ 4-5 ชั่วโมงค่ะ ตี ห้า ก็กลับมานอน ใช่ค่ะ
โอ้โฮ โอ้โฮ อือ เหมือนเคยแบบตอน
ใช่ ช่วง ช่วงสอบจะเป็น ฮะ?
อา บอกก่อนก็ได้ค่ะ <chuckles> แล้วจะ อืม
ยังไงนะคะ? อ้อ ช่วงสอบก็จะเป็นช่วงที่เวลานอนแบบผิดเพี้ยนมาก ๆ เลยอะค่ะ แต่ว่า อ ก็ช่วยไม่ได้ เพราะว่าเวลาอื่นมันอ่านแล้วมันไม่เข้าหัวเลยอะค่ะ ใช่
อืม นอนดึก แล้วพอตื่นเช้า ก็ต้องไปสอบ <chuckles>
ใช่ค่ะ ใช่
อืม ไม่ เพราะว่าเหมือนตอนสมัยเรียนน่ะค่ะ เคย เคยมี อืม มีคนบอกว่า "อ่านหนังสือตอนช่วงเช้าอะมันจะจำได้ดี"
ค่ะ

อ๋อ ใช่ไหมคะ? เออ เป็นนะ ที่แบบว่า ไม่อยากจะเครียด อยากจะหลับ แต่มัน มันก็วนอยู่ในหัวใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่
เออ ไม่ยอมหลับ เสียงั้น อืม
แล้วปกติ ปกติคุณหมวกทำอะไรเหรอคะ เวลาแบบว่าเครียด ๆ อย่างเงี้ย?
เครียด ๆ ถ้าเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องใช้ความคิดอะค่ะ แล้วก็คิดไม่ออก <chuckles> ก็จะ พยายามจะหยุดคิด แล้วก็บางครั้ง ก็ฟังเพลง
ค่ะ อ๋อ ฟังเพลง
นั่ง ฟังเพลงแล้วก็ปล่อย ใช่ ปล่อย ปล่อยเพลงเล่นไป แล้วเราก็ ฟังเพลงแล้วก็พยายามที่จะไม่นึก ไม่นึกถึง ถึงเรื่องที่เครียดอะค่ะ หรือไม่งั้นก็อาจจะโทรหาเพื่อน เม้าท์มอย คุยโทรศัพท์กับเพื่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้ อืม แต่ไม่ได้คุยเรื่องที่เครียดนะ
อ๋อ อ๋อ ก็คือ ก็ระบายให้เพื่อนฟังไปเลย อ๋อ โอเค
ส่วนใหญ่ไม่ ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่คือหมวกไม่ค่อย ไม่ค่อย ถ้าเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อน หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็จะไม่ค่อยระบายเท่าไร ส่วนใหญ่จะหาด้วย หาอะไรคุยที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เครียด ให้แบบลืม ๆ เรื่องนั้นไปก่อนมากกว่า
ค่ะ อ๋อ อ๋อ เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะคะ
อืม คือพักจากเรื่องเครียด แป๊บหนึ่งอะค่ะ คือ ถ้ามันทำอะไรไม่ได้ มันยังแก้ไขไม่ได้ก็ เออ ลืมไปก่อน ขอพักจากความเครียดนิดหนึ่ง ก็เลย
อืม ใช่
ไม่ค่อยจะระบายให้เพื่อนฟัง เพราะบางทีเขาก็ไม่เข้าใจ เขาก็ไม่เข้าใจ เอ่อ ปัญหาของเราอยู่ดี อืม ใช่ไหมคะ? อธิบายไปเขาก็ได้แค่ฟัง แต่ก็บางคนเขาก็อาจจะแบบว่าอยากจะระบาย อืม ถ้าเป็นอย่าง อย่างคุณบ้านจะเป็นทางไหนคะ จะระบายให้เพื่อน ฟังไหม?
เออ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่

เอ่อ แล้วแต่เรื่องเลยค่ะ ใช่ บาง บางครั้งถ้าเป็นเรื่องที่คิดว่า เพื่อนน่าจะ น่าจะให้คำแนะนำได้ อะไรอย่างงี้ ก็อาจจะไประบายให้เพื่อนฟังอะค่ะ แต่บางเรื่องที่แบบว่า อืม ถึงระบายไป อาจจะทำให้เพื่อนเครียดหนักกว่าเดิม หรือว่า หรือว่า ใช่ ค่ะ หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่า อาจจะส่วนตัวนิดหนึ่ง ก็ ก็ ก็ไม่ระบาย ไม่ระบายให้ใครฟังเลยอะค่ะ ใช่ หาวิธีคลายเครียดอย่างอื่นแทน อย่าง อาจจะไปกินอะไรหวาน ๆ น่ะค่ะ
อือฮึ ค่ะ อ อือ ๆ เครียดตาม <chuckles> อืม ค่ะ อืม กิน หวาน ๆ ช่วยได้ไหม?
ใช่ค่ะ ไปกินเค้ก ช่วยได้อะค่ะส่วนใหญ่ เพราะว่าเป็นคนที่ ถ้า ถ้าเครียดปวดหัว ต้อง ต้องกินชานมไข่มุก <chuckles> ชานมไข่มุก หรือว่า หรือว่าเค้กช็อกโกแลต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
<chuckles> อือฮึ ต้องได้ของหวาน อื้อฮือ ช่วย heal จิตใจ <chuckles> heal อารมณ์ได้ดี <chuckles>
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าพอเครียดปุ๊บ หัวร้อน แล้วก็หงุดหงิด น้ำตาลตก เลย ก็หาน้ำตาล
แล้ว ย อืม อ๋อ อ้อ ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ หาอะไรเย็น ๆ หวาน ๆ <chuckles> แล้วอย่างเวลา เวลา เวลาที่แบบดูหนังอย่างเงี้ยค่ะ มันช่วยได้ไหมคะสำหรับคุณบ้าน?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ <chuckles> ค่ะ จริง ๆ ช่วยได้นะคะ ถ้าหนัง เป็นหนังสบาย ๆ เอ่อ คอเมดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ถ้าเป็นหนัง ใช่ค่ะ หนัง หนังบางเรื่อง บางทีอยู่เฉย ๆ ก็ดีอยู่แล้ว ไปดูหนังบางเรื่องแล้วแบบ ว่า เครียดหนักกว่าเดิม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <chuckles>
อืม ต้องเลือกดู ด ไม่ใช่ยิ่งดูยิ่งเครียด <chuckles> <chuckles> เออ จริง จริง กลายเป็น อย่างงั้นไป เครียดเรื่องหนัง ช อืม <chuckles>
ใช่ไหมคะ? <chuckles> ใช่คะ ใช่ ค่ะ <chuckles> ฮึ อืม แล้ว เอ่อ ค่ะ เอ่อ คุณหมวกมีแบบว่า
แล้ว ค่ะ
เอ่อ เว เวลาเครียดแล้วบางที คุณหมวกแบบ อาจจะผ่อนคลายด้วยการพักผ่อนบ้างไหมคะ?
อืม ถ้าหมายถึง บ นอน
แบบว่า นอนพัก หรือว่าพักสายตา พัก อะไรอย่างเงี้ย อืม
ก็ ก็มีบ้าง บางครั้งก็ช่วยนะคะ บางครั้งก็มีเหมือนกันแบบว่าหลับ ๆ ไป แล้วก็ อืม เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
อืม อา
อืม ก็ ก็ ก็มีบ้าง บางครั้งก็ช่วยได้ ก็คือช่วงที่เรา ร ช่วงที่เราหลับ <chuckles> มันก็ มันก็ไม่ได้คิด แต่ถ้าเรื่องนั้นกลับกลายเป็นว่า ทำให้เรานอนไม่หลับก็ ก็แย่เหมือนกัน อืม คือมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ ที่มันจะช่วยได้อะค่ะ บางครั้งการพักผ่อนอย่างเดียวมันก็
อืม ช ใช่ค่ะ
มันก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดี อืม มักจะแบบว่าไปทำอย่างอื่นมากกว่า
ใช่ค่ะ
ที่จะไม่ต้องคิดถึงเรื่องที่เครียด
ใช่ค่ะ